Ya bir konuyla ilgili, eee, bir beklentiye girdikten sonra tekrar toparlanmam, eee, epey bir zaman alıyor. Emm, yani son zamanlardaki bir şeyden örnek verecek olursam, eee, bir işe başvurdum. Eee, daha doğrusu daha önce de başvurmuştum bu işe, eee, ve çok küçük bir farkla, eee, o pozisyon için, annelik iznine çıkmış birinin, son dakikada geri dönme kararı almasıyla işi kaçırmıştım. Evet. Emm, şimdi tekrar açıldı pozisyon ve tekrar başvurdum. Eee, ilk baştan tekrar, eee, bütün süreç başladı. Çünkü biraz, eee, büyük bir firma olduğu için, aynen, iii, birçok, eee, süreci var, birçok aşaması var bu, eee, işe girebilmek için. Eee, şimdi ilk aşamadan tekrar başladım. Eee, tahmin et ne oldu? İlk aşamayı sanırım geçemedim. Eee, evet. Bu sefer de ilk adımda takıldık. Emm, öyle olunca biraz, eee, bu kendimi soktuğum beklentiden dolayı bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Eee, bu konuda sana içimi dökmek istedim ve varsa, eee, buradan nasıl kalkabilirim? Tavsiyelerini dinlemek isterim.
Hı hı. Evet. Tamam. Hı hı. Ay. Evet. A. Hı hı. Evet. Ay. Eyvah! Hımm. Evet. Ya tabii. Yani öncelikle seni anlıyorum, bu tü aaa, çok böyle z zor bir durum. Hani kendini hazırlıyorsun, tam böyle son ana kadar başarılı olmuşsun, senin elinde olmayan bir sebeple, eee, kalkıp böyle, eee, şey yapmışlar, i işi sana vermemişler. Ya, bir de üzerine bir daha başvuruyorsun, s ya, seni ilk, e etapta elemeleri tamamen saçmalık. Yani daha önce son aşamaya getirdiğin bir adayı nasıl ilk, eee, etapta eleyebilirsin? Bu da onların İK süreçlerinin ne kadar böyle, hani, s eee, saçma ve rasyonel olmadığını g gösteriyor bir açıdan. Hani burada, hani, şöyle birazcık böyle stoic yaklaşmanı, eee, ö önermek is ö ö önerebilirim belki yani, aaa, ama, aaa, ondan önce de, hani, eee, ş bir şey sorabilirim, bu duyguları böyle, eee, sürekli yaşıyor musun yoksa mesela, eee, mesela hayatında böyle kötü giden bir sürü şey mi oluyor yoksa böyle senede bir kere oluyor da, böyle, ara sıra oluyor, ara sıra olduğu için mi bu kadar seni, eee, umutsuz ve mutsuz hissettiriyor?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Emm, aslında sen söyleyince düşündüm biraz, eee, kolay küsen biriyim ya da daha az deneyen biriyim sanırım. Eee, bundan dolayı çok sık olan bir durum değil bu. Yani, eee, çok sık karşılaşmıyorum çünkü çok sık denemiyorum. Aslında son dönemde, eee, gördüğüm bir, eee, içerik çok hoşuma gitti. Eğer, eee, çok fazla yanlışınız yoksa, eee, aslında yeterince denemiyorsunuz demektir, eee, gibi bir, eee, a alt metni vardı, yani bir mesajı vardı. Eee, burada da biraz beni tarif ediyor sanırım bu durum. Yani deneme denemezsen, eee, başarısız olmazsın tabii ki, evet, ama, e, sonuçta bir yere de gitmezsin. Eee, sanırım dediğin gibi, eee, çok sık karşılaştığım bir duygu olmadığı için, eee, biraz afallıyorum, bu durumdan nasıl çıkacağımı bilemiyorum ve, eee, bu süreç de uzuyor ve bunun uzaması, eee, aslında bu kaybettiğim zamanı da katlıyor bir yandan. Eee, o yüzden, hani, çok da kafaya takmadan devam etmek istiyorum ama nasıl yapacağımı da bilemiyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Aynen. Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. Evet. Anlıyorum. Evet. Ya burada mesela sana, eee, şeyi, eee, böyle, sormak istiyorum. Ya böyle ilk, eee, aşk acısını hatırlıyor musun ya da, böyle, ilk ,böyle, beklenti içerisine, eee, girip sonradan olmayan, eee, bir hiç böyle, eee, i ilişki bazında bir, eee, problemini, bu beklenti kaybını hatırlıyor musun? Bu me mesela çok geldi mi başına ya da bu gibi durumlar?
Hı hı. Evet, eee, hatırlıyorum bu söylediğin şeyleri. Eee, yani gözümde canlanıyor direkt sen söylediğin zaman. Emm, ama direkt bir bağlantısı var mı onu bilemedim yani, hani, o zamanında çok, eee, etkilendiğim için belki de, eee, bu kadar içime dönüyorum ya da, eee, denemiyorum gibi mi, eee, oluyor acaba?
Yok. Şöyle yaklaşmak istemiştim, mesela her insanın böyle d aaa, hayal kırıklıkları vardır, eee, bir beklenti içerisine girip karşılığını alamadığı, reddedilmiş diye herkes reddedilir ama mesela o ilk reddediliş veya böyle o ilk hayal kırıklığı ilk sevgiliyle olan ay ayrılık Eee, ya, bir onu düşünmeni istiyorum. Bir de bunun, işte, 3'üncü sefer, 4'üncü sefer bununla nasıl başa çıktığını, eee, hani, bu ikisi arasında böyle nasıl bir fark olduğunu sana sormak istiyorum.
Evet. Hı hı. Hımm. Evet, eee, doğru söylüyorsun aslında. Yani aslında bir şey, eee, yaşandıkça ya da bir duyguyu tekrar tekrar tattıktan sonra, eee, ilki kadar, eee, acıtmıyor ya da ilki kadar, eee, büyütmüyorsun bir şeyi ve bunu da bu da büyümek sanırım. Eee, bir süre sonra büyüyorsun, evet.
Evet. Hı hı. Aynen, yani Hı hı. Ya b aynı şeyi bununla ilişkilendirmek istiyorum aslında, senin, eee, iş yaşantınla ilişkilendirmek istiyorum. Ya sen belki bugüne kadar her şeyi güzel başardın, herkes seni, eee, bu da senin böyle ne kadar, eee, ımm, böyle, ııı, i işinde iyi olduğunu veya, hani, bu tarz işlerde, eee, hani, hiç problem yaşamadan bütün kapıları açtığını belki de gösteriyor ama her insan aynı şekilde aşk acısı çektiği gibi bu tarz, eee, beklentilerde de, eee, beklentileri de kaybedecek, beklenti kayıpları da yaşayacak. Ya bu senin için biraz hayatta geç kalmış bir başarısızlık olabilir, belki çok denemediğinden kaynaklı olabilir ama bu senin başına böyle çok fazla gelmediği için sen bunu bu kadar, eee, derin yaşıyorsun, ya bu, eee, kayıpla da, bu tarz, eee, kayıplarla da nasıl başa çıkman gerektiğini öğrenme süreci olarak değerlendirmeni ben sana bu, eee, süreci tavsiye ediyorum. Evet, bu senin c eee, canını çok yakmış olabilir, bu şekilde bir haksızlığa uğramak ama bunlardan da öğrenilecek çok şey var çünkü bunlar bir daha başına geldiğinde n nasıl bir tavır takınman gerektiğini, aaa, çünkü sen mesela kendini üzüyorsan sadece kendi geleceğine zarar veriyorsun demektir çünkü artık o geçmiş, bitti. Sen bugün onu kafaya takıyorsan, eee, artık, eee, ya, bu o kimseye bir faydası yok, o iş geri gelmeyecek ya da, hani, senin buna üzülmen bir şeyi değiştirmeyecek. Belki de ileride yaşayacağın bu problemleri bu şekilde böyle, eee, projeksiyon etmen, eee, için sen bunları yaşıyorsun gibi düşünebilirsin. Bir de, eee, şöyle bir şey de var. Gerçekten Obi-Wan Kenobi de bunu söylüyor. Yeni bir fırsat, eee, eğer bir fırsat kapandıysa yeni bir fırsat kendini gösterecektir. Buna bekle ve sadece o yeni fırsata odaklan. Sen eğer o yeni fırsata odaklanmazsan ve geçmişte takılı kalırsan o yeni fırsat geldiğinde onu fark edemeyebilirsin. Hani o yüzden, eee, b burada böyle geleceğe pozitif bakmak, umutla bakmak, eee, ve, hani, hayatta bu tarz şeylerin olabileceğini, bu tarz şeyler olduğunda belki de daha güzel bir fırsatın daha istediğin bir işin karşına çıkabileceği ihtimalini de düşünüp buna sarılmak, eee, senin için daha böyle olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
Hı hı. Aynen. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Doğru. Hı hı. Eee, doğru söylüyorsun. Ya, aslında geriye bakarak yürümek, eee, yapılabilecek en büyük hatalardan biri olacaktır. Eee, ama birazcık da böyle, eee, çocuksu bir duyguyla sanırım, hani, bir şey istiyorsun, o olmadığı zaman o hep içinde böyle ukte kalıyor ya, o, o duygudan sanırım, emm, kolay bir şekilde çıkamıyorum. Ama, eee, söylediklerin çok doğru, eee, ve bana güzel bir bakış açısı kattı kesinlikle. Emm, geri bakmak yerine ileri bakarsam, evet, kaçırdıklarıma değil, eee, yeni yakalayabileceğim fırsatlara odaklanırım. Eee, onun dışında denemek, yani daha çok denemek bana, eee, daha başarılı olma olasılığı getirecektir, daha başarılı olma ihtimalini arttıracaktır. Eee, belki de çok istediğim bir şey, eee, elde ettikten sonra belki de benim için çok da hayırlı olmayacaktı, bilmiyorum, emm, olabilir. Eee, güzel bir bakış açısı kattı bana gerçekten.
Evet. Anlıyorum. Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Aynen. Ya belki de sana bu muameleyi yapan bir, eee, şirkete gireceksin ve orada ge gerçekten hiç böyle sağlıklı bir iş ilişkisi yok. Hani bu tarz ihtimaller çok yüksek, yani çok var, belki de senin faydana olmuştur. Ya belki bu olmadığı için, eee, g gireceğin yeni bir işte böyle belki, hani, çok güzel dostluklar kazanacaksın, çok başarılı olacaksın, belki de o girdiğin işte hep aynı seviyede kalacaktın, eee, kötü tü yöneticilerin olacaktı. Bunlar hep ihtimal dahilinde ve, hani, o yüzden olumsuz bakmak için hiçbir sebep yok diyorum. Ya ben biraz şey sormak istiyorum sana, hani, yeni beklentilerin var mı hayatta?
Evet. Hı hı. Kesinlikle. Emm, aslında biraz da konuşmak istediğim noktalardan biri de buydu. Eee, bir beklentiye girip ondan çıktıktan sonra, yani, o olumsuz sonuçlandıktan sonra, eee, kolay kolay yeni bir hedef koyamıyorum. Yani, şu an için aslında, eee, çok da kariyer anlamında bir hedef koymuş değilim. Eee, ama belki de fırsatlara daha, eee, açık bir gözle bakarsam, eee, belki fırsat çok açık bir şekilde, eee, önümde duruyor da olabilir. Bu bu durumu da değerlendirmem lazım.
Hı hı. Evet. Hıı. Anladım. Evet, aynı. Hı hı. E, peki, işle ilgili herhangi bir şu an hedefin yoksa, hani, ne yapmak istiyorsun? Yani, şu an böyle hedef mi belirlemek istiyorsun kendine? Ad hani eski iş, artık mesela o işi alamadın diye her şey bitti mi yani, hani?
Iıı, yoo. Aslında birazcık, eee, bakış açımı değiştirmek ve, eee, kendi işime odaklanmak her zaman aklımın bir köşesindeydi. Eee, biraz bu tarafa odaklanmayı düşünüyorum, yani, eee, her iş görüşmesine girdiğimde birazcık bu süreç beni fazla, eee, kasıyor. Çünkü, yani, maksimum yarım saat, eee 1 saat görüştüğün bir insanın profilini ve yeteneklerini ve karakterini, eee, ne kadar anlayabilirsin de onu şirkete katılacağına karar verebilirsin. Biraz bu süreç genel olarak beni, eee, rahatsız ediyor. Eee, belki iş görüşmelerinde başarılı da olmayabilirim ama, eee, bu noktada, eee, biraz kendi işime odaklanmak ve sadece bana ait, e, belki daha çok çalıştığım, başta daha az kazandığım ama, eee, tamamen bana ait bir şeye odaklanmak, eee, kafamın bir kö bir köşesinde var.
Evet. Aynen. Evet. Doğru. Hı hı. Evet, bununla ilgili, mesela, nasıl bir planın var? Ya, ne tarz, böyle, işte, çevrim içi ticaret mi yapmak istiyorsun? Hani, n ne tarz bir iş yapabilirsin kendi, aaa
Evet, eee, sı birkaç ürün var aklımda, zaten hâlihazırda ufak ufak uğraştığım, eee, bu ürünleri daha, eee, sistemli bir şekilde ve daha, emm, bir, eee, şirket altında satmayı planlıyorum. Eee, evet, internet üzerinden satacağım belli ürünler olacak diyebilirim.
Hı hı. Hımm. Hımm, anladım. Peki, bunun, böyle, data altyapısını vs.sini her şeyini kurarak mı yoksa manuel olarak yönettiğin bir sistem mi yapacaksın?
Eee, şu an için aklımda tamamen manuel bir şeyler var, emm, yani dediğim gibi, sadece, eee, çalışma düzenimi ve, eee, gelir modelimi değiştirmek, eee, ilk önceliğim. Çünkü öbür türlü yine hayatım boyunca iş görüşmelerine girmek ve, hani, kendimi bir şekilde onlara o yarım saat içerisinde kanıtlamam gerekecek. Ben bunu değiştirmek istiyorum aslında.
Hı hı. Aynen. Doğru, yani, çok doğru bir yerdesin. Belki de bu, eee, hayal kırıklığı senin için bir dönüm noktası olmuştur ve bundan sonra alacağın karar Ya, b şey yok burada, mesela ş şu an bir karar aldın ve o olumsuz da gidebilir ama bir önceki kararında o beklenti kaybındaki olacak, aaa, farklı olabilecek sonuçta da, aaa, mutlu olacağının bir garantisi yok, dediğin gibi. Belki bu senin için çok güzel bir aydınlanmadır, bundan sonraki hayatında çok daha, böyle, doğru kararlar alırsın, bu yaşadığın, aaa, problemden, aaa, güzel dersler çıkartırsın ve önün ilerideki hayatında bunları pozitif bir bildirim olarak kullanırsın. Aaa, umarım da mutlu olursun.
Tabii. Kesinlikle. Hı hı. Imm, kesinlikle senin verdiğin tavsiyeler de çok faydalıydı, eee, bana kattığın farklı bakış açısı için de çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim, beni dinleyip anladığın için, söylediklerime değer verdiğin için. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak, görüşmek üzere.
Iıı. Görüşmek üzere.